Ooh, okey.
Ah, na-gets mo ba yung sinasabi na, kunwari may tinga ka, 'di ba nangiti ka, may tinga ka? tapos magtatanong ako, "May tinga ba ako?" Para maging conscious din siya.
Oo. Mm. Hmm, okey. So, indirect parang gano’n, direct hindi indirect parang gano’n. <gasps> Paano naman kung, ah, ganito, may mga sitwasyon kasi na, ah, nag-uusap ganyan, parang may mga comments na nabanggit na sa kanya is hin parang akala niya joke or parang biro lang ganyan, pero do'n sa kausap mo or sa’yo mismo is parang, ah, ano siya, eh, nakaka-offend or medyo, ah, hindi siya okey sa pandinig mo. Paano mo naman 'yon sasabihin sa kanya, ah, especially, kung halimbawa may pinag-usapan kayo tapos pinagtawanan niya pero pagdating sa’yo, ah, na-offend ka or nasaktan ka na, paano mo naman 'yon i-inform sa kanya or magbibigay ng feedback nang hindi siya rin parang gano’n na-o-offend or nasasaktan?
Oo. Oo Mm, mm. Hmm. Hmm, kapag gano’n naman kasi yung tipong kunwari personal na yung pag-uusap niyo ‘no, o kaya yung parang, hindi naman parang, sabihin na nating hindi personal. Tungkol sa isang bagay na talagang parang pinag-uusapan niyo lang, pinagkukwentuhan niyo lang, yung parang hindi naman niya sinasadya. Kung nakikita mo naman na hindi sinasadya ay, pwede namang pag-usapan, di ba. Ako naman kasi, ako yung klase ng tao na, hindi ako basta-basta nagagalit kung alam kong hindi naman sinasadya. Pero kung nakikita kong parang nananadya, binabalik ko kasi yun parang, parang sinasabi ko oo binabalik ko talaga sa kanya para alam niya rin yung pakiramdam na pa'no pa'no ma-offend, pa'no masaktan, di ba? Kasi parang 'di naman talaga lahat pwedeng gawing biro, di ba? Depende kasi 'yon sa sitwasyon. Oo, gano'n madalas yung ginagawa ko sa mga lalo na kung talagang ka-close ko. Pero kung hindi ko ano, yung parang bagong kakilala lang, tinitimpla ko muna yung ano eh, yung sitwasyon, kung anong meron. Kung kung talagang alam mo yung, kung kaya ko siyang kausapin nang personal na in private, tulad nga yung sinabi ko kanina na, "In private na para hindi naman siya mapahiya sa iba." Hindi siya ma-offend 'yong parang ganon. Bakit hindi, di ba? Gawin mo yung gano’n. Mas okey 'yon kasi at least aware siya na may mali pala siyang nagagawa, may mali pala siyang nasasabi na akala niya okey, para sa'kin pala, hindi. ‘Yon yung mas 'yon yung para sa'kin.
Mm. Mm. Mm. Oo. Ooh, mm. Mm. Oo, parang ginagantihan mo. Mm. Oo. Hmm, sabagay. Oo. Oo. Oo. Oo. Mm.